Ừm. Thực ra là mình cũng chưa nghe qua những cái phương pháp này á, thì hông biết bạn có thể chi tiết hơn về phương pháp này để mình học được hông? Ừm.
Ừm, thật ra những cái phương pháp này á nó cực kỳ phổ biến rồi, và nó có rất nhiều trên các diễn đàn, các trang web, cũng như các cộng đồng rồi, bạn có thể lên đó và tìm hiểu nha. Nhưng mà có thể nói sơ cho bạn qua về cái biện pháp là tập hít thở sâu, à, tức là bạn có thể tập một cái bài hít thở là 4-7-9, hít thở, hít vào trong vòng 4 giây, giữ nguyên trong vòng 7 giây và thở ra nhẹ nhàng trong vòng 9 giây, như vậy sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn hơn đó.
bạn. Ừm, mình có hiểu. Ừm, ừm.